Мгм. Ясно. Ну, э, у по посещение спортзала в входит в список обязательных, так сказать, ингредиентов, а, идеальной утренней рутины?
М, в основном, да, потому что я после зала чувствую себя бодрее, как-то, э, расслабленнее, как бы это ни звучало. Э, прихожу такая вся, э, иду в душ, конечно же, всё это смыть, вот это вот всё напотевшее, и, э, потом свежесть такая, знаешь, появляется после этого, и прям силы прибавляются как будто бы. И потом в самый раз нужно кофе выпить. <chuckles>
Мгм. Наконец-то. Знаю. М, но ты заметила ты заметила странную вещь? Э, ты уже перестала называть организм- он. Потому что я чувствую себя бодрое, а не ты не сказала мой организм чувствует себя бодрым. М, то есть, очевидно, это какое-то, так сказать, э, странное раздвоение сущности происходит только у утром, рано утром, когда ты только вот открыла глаза.
Мгм. Мгм. Мгм. Да, потому что ему вставать надо с утра, а я не хочу. <laughs> Да, мне не надо. А когда мы идём в зал с ним, <laughs> мы когда в с ним в зал идём, то есть уже иду я, потому что я хочу идти. Вот, и то есть вот такие у меня раздвоения. Нет, он хочет, он хочет, у него выбора нет. <chuckles>
А тебе не надо, да? <chuckles> Ой, ты бы еще, ты бы еще поспала, а он пусть топает, да? <chuckles> Ага. А он не хочет, да? А он хочет кофе и завтрак. Мгм. Куда он денется? Так. Н н ну, непонятно осталось вот идеальное, совершенно идеальное такое утро включает в себя спортзал или нет?
Ага. Включает, включает. Э, я говорю, зависит от, а, дня недели, потому что, как я сказала, я хотя бы 2 раза занимаюсь. Ну, и соответственно, если на этот день попадает вот день, э, спорта, то я, конечно, хожу, и это включено в понятие идеальной рутины, потому что я просто говорю, я чувствую себя лучше после занятий спортом, и потом как-то и желудок тоже просыпается, уже есть хочет. То есть да, всё всё становится на свои места. <chuckles>
Хорошо. Мгм. Хорошо, хорошо. И организм, точно так, мгм, так. Хорошо, ладно, значит, поехали. Начнем сначала. Просыпаешься сама без будильника. Ты и твой организм тащитесь, значит, в ванную комнату, приводите себя в порядок. Не причесываетесь. И потом вы топаете в спортзал. По мере продвижения спортзала 2 сущности сливаются, ты и твой организм
Мгм. <chuckles> Да, да. Ага. <chuckles> Мгм. <laughs>
э, там вы, значит, занимаетесь или тихонечко спите где-нибудь на лавочке. Ну, нет, хорошо занимаетесь, да. Чем-нибудь таким не очень тяжелым, на пустой желудок особенно не позанимаешься. Потом вы, э, тащитесь обратно очевидно спортзал совсем рядом с домом.
Мгм. Мгм. Да.
Э, там вы принимаете в душ, снова не причесываетесь и, э, э, пьете кофе, да, или заказываете кофе. Тут непонятно зачем заказ кофе есь
<chuckles> Да, всё верно. Это это идеальная рутина, потому что после того, как я заказываю кофе, я обычно сажусь либо смотреть что-нибудь на "Ютубе", либо играть и параллельно пью кофе и расслабляюсь с утра. То есть вот у меня вот такое расслабление утреннее, не вечернее, как у многих, а у меня утреннее, перед, э, началом, скажем так, рабочего дня. <chuckles>
Ага. Так. Ага.

Потому что это физиологически правильно, чтобы, а, организм высыпался именно вот по тому времени, сколько ему надо, потому что, э, это, видишь, не всегда может быть условные там 8 часов, это может быть и меньше, кто знает. Я вот не знаю, например, ну, конкретно свои, сколько мне нужно, потому что я не пробовала особо, у меня постоянно будильник
Так. Ну, это зависит зависит от возраста. Чем моложе человек, тем больше часов ему нужно сна. Скажем, 10 часов ну нормально, мне кажется, судя по голосу.
Сколько? Дь
10.
10 это очень много. Мне кажется нет, я столько не сплю. Мне кажется, я сплю как раз 7-8 часов, если без будильника. Если с будильником часов 6,5, 7. Вот так. Поэтому это
Не получается, н Так. Ну а причем опять же будильник?
Э, ну, потому что я думаю, что нужно организовать своё расписание дневное таким образом, чтобы я самостоятельно, знаешь, уставала вечером, сама ложилась спать без, э, трудностей с засыпанием, и чтобы вот организм сам решал, когда ему просыпаться. При этом хочется сделать это таким образом, чтобы он просыпался максимально рано, потому что я люблю рано просыпаться. Ну, ощущение такое, что весь день впереди, знаешь.
Мгм. Так, очень странно всё это звучит. Организм у тебя какой-то отдельно, чтобы организм просыпался, он
Да нет. <chuckles>
Но тут ты к нему относишься как к постороннему существу какому-то. <chuckles>
Я отношусь к нему как к разумному существу, скажем так, каса кас как это, э, ну как это выразиться, своему носителю или я носитель, этого не знаю. В общем, суть в том, что да, да, он носитель меня вот, и
Ага. О он носитель, он носитель твоего я. Носитель семян, да? Ты скептически относишься к нему так.
Не то, что скептически, я думаю, что я его загнала уже и надо как-то нормализовать все свои режимы вот поэтому
А. Так тебе просто вот нужен отпуск небольшой, да?
Это не помогает, потому что, видишь, э, нужна системность и регулярность. Можно в отпуске отоспаться, а потом обратно вернуться к этому плохому режиму, и потом по итогу здоровье просто ну в никуда уйдёт. Ну, я по крайней мере так думаю.
Ага. Ясно. Значит, ты не можешь наладить свой режим, а виноват будильник. Ну, хорошо, опи опи опиши мне своего главного врага.
Мгм, м, некотором роде. Будильник описать? <chuckles>